तो हुआ ऐसा की अचानक से जब ये, जो क्या है कहीं यात्रा जो में जो बदलाव आता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है अचानक से
हुँ, हुँ। जी।
कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो भी निष्कर्ष निकाला था, जो भी हम लोगों ने इतना समय देके इतना समय दिया था चीज़ों को क्या है कि देखने के लिए अ, जो भी हम विचार कर रहे थे। जब उस चीज़ में अचानक से कोई भी चीज़ ऐसी आ जाती है जिसकी वज़ह से हम वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो था वो व्यर्थ चला गया हो।
बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल।
तो ऐसे ही मेरे साथ कई बार इस तरीके से ये चीज़ें हो चुकी है, जिसकी वज़ह से मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़े मैं ना सोचूँ तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ।
अच्छा। तो अ, जिस यात्रा के बारे में आप बात कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं की ये यात्रा कितने दिनों के लिए आप इस यात्रा पे थे? या जिन जो आपने कहीं न कहीं एक अपनी योजना बनाई थी, वो कितने दिनों की थी जो अ, रुकावट आई जिसमें आपको?
जी बिल हुँ। उ जी। बिल्कुल ऐसा है कि अ, मैं क्या है कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो मैंने अपने 4-5 मित्रों के साथ मिल गया, हम लोगों ने एक यात्रा का बनाया था कि हम लोग जो जाएँगे हम लोग कहीं उत्तराखंड में जाएँगे, पहाड़ों में जाएँगे, थोड़ा घूमेंगे। तो हम सारे ही विद्यार्थी तो हम लोग पढ़ते-लिखते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, थोड़ा समय मिल रहा है, बीच में छुट्टियाँ आ रही हैं, तो हम लोग क्या है कि कहीं घूमने चल लेंगे। तो हम लोगों ने करीब एक, 7-8 दिनों का जो है ये अ, योजना बनाई थी जाने के लिए। तो हम लोगों ने सब कुछ उसमे जो है सब कुछ हम लोगों ने अ अ, देख लिया था कैसे क्या चीज़ें करनी है। हम लोगों ने सारे कई सारे चीज़े सामाने भी ख़रीद ली थी, जो चीज़ हमें लगता है की रास्ते में आवश्यक पड़ सकती है, वो सारी चीज़े भी ले ली थी। हम लोगों ने घर से पैसे भी मँगा लिए थे। तो जो भी चीज़े हमें लगा की हम अच्छे से यात्रा को कर सकते हैं, हम उसके लिए सब कुछ हमने कर लिया था। लेकिन एकदम जो है आख़िरी वक़्त पे आके क्या हुआ कि कुछ ऐसा हो गया कि अ, वो चीज़े जो है नहीं हो पाई और फिर उसका मुझे बहुत दुःख हुआ।
अच्छा। अच्छा, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा तो अ, कहीं न कहीं अ, जो रुकावट थी उसका कारण आप क्या कह सकते हैं क्या था? और अ, क्या ये रुकावटें अचानक अक्सर आती रहती हैं या ऐसा पहली बार आपने अ, कुछ अ, देखा है ऐसा एक्सपीरियंस कहीं न कहीं किया है, अनुभव आपका ये पहली बार हुआ है?
देखिए जो इसका कारण था कि एक्चुअली कारण ये था कि मेरा जो एक तो हम 4-5 लोग थे उसमें से 1 लोग ने तो लास्ट मोमें लास्ट समय में बोला कि एकदम अंतिम वक़्त पे बोला कि मतलब कि उसको थोड़ा कुछ जो है अ, स्वास्थ्य समस्याएँ हो गयी थी।
उ। अच्छा ओके।
तो उस वो तो उसने बोला कि वो नहीं जा सकता है। इसके साथ-साथ हमने सोचा कि ठीक है अगर वो नहीं जा रहा है तो हम फिर भी बाकी 4 लोग हैं तो हम चारों मिल के चले जाएँगे। तो उनमें से क्या था, कोई एक ऐसा होता है जो उसमें जो सबसे अहम हिस्सा अ, वो प्ले रोल मतलब जो उसका रहता है, योगदान रहता है हर चीज़ में वही डिसाइड करने का। जो जो वो था जो जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंसान था हम में उस हाँ कड़ी जो था ये कह सकते हैं आप, तो उसका भी ये हो गया कि जिस दिन हमें निकलना था अगली सुबह, तो उसी दिन उसकी जो है उसके वहाँ से कार्यालय से आया कि आज जो है, मीटिंग रख दी गयी है। हमें जिस समय निकलना था उससे 2 घंटे पहले ही।
जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। कड़ी कहीं न कहीं। जी। जी। अच्छा।
तो एकदम हम लोग तैयार थे निकलने के लिए और एकदम 1 डेढ़ घंटे पहले ही वो हमें बताता है कि वो नहीं जा सकता है और वो कह रहा है कि फिर तुम तीनों चले जाओ। अब धीरे-धीरे करके ऐसे हो गया कि जब सारे लोग जा ही नहीं सकते, तो फिर य यात्रा का फिर कैसे आनंद कैसे लेंगे हम? अकेले जाना होता तो हम लोग जा ही सकते थे।
जी। जी।
बट एकदम आख़िरी वक़्त पे ये चीज़ हो जाना इससे बहुत दुःख हुआ है, बहुत ज़्यादा।
स्वाभाविक है ऐसा दुःख तो हो सकता है। अ, तो क्या आपने अ, ऐसा नहीं सोचा की आप अ, तीनों लोग भी अ, पर्याप्त है कहीं न कहीं एक अ, य योजना बनाकर ट्रिप पर जाने के लिए?
बिल्कुल ऐसा मन में आया था हमारे की ठीक है, अगर वो नहीं जा रहा है तो हम बाकी 3 लोग चले जाते हैं। लेकिन उसमे समस्या ये थी की जो वो मेन कड़ी था हम में, वो उधर क्या है कि वो वहाँ का लोकल निवासी था, मूल निवासी वही का था वो, पहाड़ों का ही। तो हमें ये था की जब ये हमारे साथ जाएगा तो कई सारी चीज़े होती है, हम पहली बार पहाड़ों में घूमने जा रहे थे, तो हमें थोड़ा पहाड़ों से डर भी लगता था की पता नहीं कैसे रास्ते होंगे, किस टाइप के लोग होंगे, कैसे वहाँ का वातावरण किस टाइप का होगा? तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा मन में हिचकिचाहट सी थी बे की अकेले जाना अ, पता नहीं कैसा ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए हम चाहते थे कि वो भी हमारे साथ आए ताकि ये सारी चीज़ों के अगर हमारे पास कोई वहाँ का मूल निवासी रहता तो ये सारी चीज़े काफ़ी अ, आसानी से हो ज की जा सकती है। तो इसीलिए उसका ना रहना हमारे लिए अ, एक दिक्कत की बात थी, तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं। अब तो हम तीनों तो अकेले नहीं जा सकते तो फिर यही है कि जब उसकी तरफ से सहमति बनेगी तो फिर जाया जाएगा।
अच्छा। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, तो कहीं न कहीं ये ये आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से, जब आपके जो 5-6 लोग जाना चाहते थे, उनमें से एक-एक करके जब घटते गए तो कहीं न कहीं एक जो मन था वो आपका अम, कैसे कह सकते हैं कि अ, उदास हो गया और जो एक उत्साह होता है, वो कहीं न कहीं खत्म हो गया। ऐसी समस्याएँ अक्सर यात्राओं के दौरान हम अ, हमें आती रहती हैं। क्या ऐसा पहले भी आपके अ, भूतकाल में हुआ है कि इस तरीके से आपकी कोई योजनाएँ बनी हों या क्या ये पहली बार था कि आपने इस योजनाओं को को बनाया था और पहली बार में ही ये रुकावट आ गई? कितने समय से क्या पहले कभी आप अ, गए हैं अपने हो अ, जो आप जैसा कि आपने बताया कि आप हॉस्टल में रहते थे, तो उनके साथ पहले भी आपने कोई अ, योजना बनाई है, यात्रा पे गए हैं या कभी ऐसा संभव ही नहीं हो पाया और किसी न किसी कारण से रुकावट आती रहती है?
उम, जी, मैं अ, ये है कि अ, हम लोग छात्रावास में क्या है कि हम लोग तो काफ़ी टाइम मतलब ये है कि साल में 1-2 बार या 2-3 बार हम लोग क्या है कि योजना बना के कहीं न कहीं चले ही जाते हैं घूमने के लिए। तो ये अ, मान लीजिए आप कि अगर हम लोग 10 बार योजना बना रहे हैं तो उसमें से करीब-करीब ये है कि 10 बार में से करीब-करीब 6 या 7 बार योजना जो है वो विफल रह जाती है। शायद ही ऐसा थोड़ा-सा ही कुछ 10 योजना में से करीब 3 योजनाएँ ही ऐसी होती हैं जो सफल रहती हैं।
जी। जी। अच्छा। ओके।
जी, और उसका कारण भी यही रहता है। कारण अ, ज़्यादातर यही रहता है कि किसी का स्वास्थ्य समस्या हो जाती है। कभी बिल्कुल कहीं ऐन मौके पे जो है कोई जो है उसके अ, हो सकता है कि पैसों की दिक़्क़त आ जाती है, पैसे नहीं रहते हैं कभी-कभी। या हो सकता है कि कुछ और भी दिक़्क़तें कि किसी न किसी टाइप की प्रकार की समस्या आ ही जाती है। तो हम लोग तो जाते रहते हैं, काफ़ी बार गए भी हैं। लेकिन कभी-कभी जो है वो नहीं हो पाता, विफल रह जाता है।
जी। जी। तो अ, जी। तो ये जो समस्याएँ आती हैं अक्सर अ, दूसरों की तरफ़ से या आपके दोस्त की अ, दोस्तों की तरफ़ से ही अ, आती हैं होती हैं? या आपकी भी कभी-कभी कोई समस्या के कारण जो आपकी योजनाएँ हैं वो असफल रह जाती हैं कहीं न कहीं जो यात्राएँ हैं वो आपकी वजह से भी रुकती हैं? या ज़्यादातर आपको ये देखने मिलता है कि जो व्यक्ति अ, जिनके कारण आज इस बार की कह सकते हैं यात्रा में रुकावट आई है, वही ज़्यादातर कारण होते हैं? अ, कह सकते हैं जो बार-बार अ, नहीं कहीं न कहीं आपकी योजना को अ अ, उ उ पूरा होने देते हैं?
ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि जो अ, मेरे जो दोस्त वग़ैरह हैं, मित्र वग़ैरह हैं, उन्हीं की तरफ़ से ऐसा रहता है कि उन उन्हीं की साइड से रहता है कि वो नहीं कर पाते हैं या आख़िरी मौके पे वही मना कर देते हैं। मेरे तरफ़ से जो है ये शायद ही कोई ऐसा होता होगा, 1 या 2 बार वाक़या ही हुए होंगे जहाँ पे मैंने कभी मना किया हो। बट ज़्यादातर ये होता है कि जो साथ वाले हैं, वही मना कर देते हैं। तो
अच्छा। अच्छा। तो क्या इसमें आप ये देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है कि उनके कोई अ, व्यक्तिगत तौर पे कोई समस्या है, जो कहीं न कहीं वो आपको बता नहीं पा रहे हैं? या हो सकता है कि अ, उनके तरफ़ से कोई आर्थिक समस्या है? ए या आपकी अ, दोस्ती में जो अ, गहराई है, कहीं न कहीं क्या वो इतनी नहीं है कि वो ये समझ पाएँ कि वो आपको बता सकते हैं कि अ, दरअसल असल में कारण क्या है उनकी समस्याओं का? ऐसा तो नहीं वो कुछ छुपना छुपाते हों? किसी कारण से नहीं जा पाते हों?
नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप से इस प्रकार से कोई वज़ह हो रहती होगी। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग ऐसा नहीं हैं कि नए दोस्त बने हैं हम लोग। हमारी जो दोस्ती है वो काफ़ी पुरानी है। करीब-करीब हम लोग 10-12 साल से हम लोग 1 ही विद्यालय में पढ़े हैं। फ़िर 1 ही विश्वविद्यालय में हम लोग साथ ही पढ़ रहे हैं। तो ये सारी कोई समस्या की बात नहीं है। हो सकता है कहीं-कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई बहाना बना रहे हैं 1-2 लोग होते हैं जो शायद लास्ट मोमेंट पे जो एकदम आख़िरी मौके पे कुछ बहानेबाज़ी कर लेते हैं कि हो सकता है मन नहीं है जाने का। कई लोग होता हैं कि जब जब योजना बना रहे हो तो उस समय काफ़ी उत्साह में आके कह देते हैं कि हाँ, हमें तो जाना है जाएँगे, जाएँगे और जब जाने की बारी आती है तो हो सकता है कि उस समय सारा उत्साह जो है निकल जाता है। तो शायद उनको उस समय लगता होगा कि हमने उत्साहित होके ग़लत फ़ैसला ले लिया हो।
जी। अच्छा। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, अच्छा। तो ए जब ये सब होता है अ, काफ़ी अ, कहीं न कहीं अ, समझ आता है कि अ, ये उदास करने वाली चीज़ होती है। तो जब ऐसा होता है तो किस तरीके का आपका अ, मानसिक स्थिति होता है? कहीं न कहीं आप क्या महसूस करते हैं?
मुझे उस वक़्त ऐसा लगता है कि जितना भी समय उस चीज़ को हमने योजना बनाने में दिया, ऐसा लगता है कि वो सारा जो है, वो बर्बाद हो गया है। वो वक़्त हमने जितना दिया है, वो सब कुछ, ऐसा लगता है, वो समय बर्बाद हो गया। फिर लगता है कि इस समय का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे, अब पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा, या फिर हम लोग सब साथ जा पाएँगे। ये चीज़, उस समय लगता है थोड़ा-सा।
जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और कहीं न कहीं अ, मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहूँगा कि ऐसी समस्याएँ आना, वैसे तो आमतौर पर लाज़मी है, होता रहता है। अ, लेकिन कहीं न कहीं, ये जो आपने एक क अपनी बातों में ये बताया मुझे कि बार-बार ऐसा होता है, ये कहीं न कहीं ठीक समझ नहीं आता है। आपको, मुझे लगता है कि एक अ, कह सकते हैं, इ एक पूरी योजना बनानी चाहिए, जहाँ पे विशेष तौर पर इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए, जो कहीं न कहीं पहले भी आपके साथ योजनाओं में सफलतापूर्वक अ, आपकी यात्रा पर साथ में गए हों। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आर्थिक अ, हम कह सकते हैं, जो हम एक तरीके से योजना बनाते हैं, आर्थिक एक अ, लिस्ट जो हम तैयार करते हैं, उसमें कहीं न कहीं अ, ये ध्यान रखिए कि सब सहमति हो, और जब ये जो आपने एक बात कही कि उत्साह के समय पे सब कह देते हैं, शायद वो जाना नहीं चाहते हैं, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपको उनका मन पहले ही आँक लेना चाहिए। इसके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ पे आप अ, एकदम से कोई अ अ, योजना को ना बनाते हुए, धीरे से उनको बताएँ। अ, एक व्यक्ति को बताने के बाद दूसरे व्यक्ति को तैयार करें और पहले से ही अपनी जो अ, कह सकते हैं, यात्राओं की जो अ, कहीं न कहीं एक जो टिकट होती है, उसको पहले से करवा लें। जितने भी जो अ, आरक्षण वगैरह होते हैं, पहले से करवा के रखें, जिससे कि ये जो योजनाएँ हैं, बाद में सफल होने के इनके, कहीं न कहीं अ, जो एक अ, चांसेज़ हैं, वो बढ़ जाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी आपकी मदद करेंगे और अ, यदि इनसे काम नहीं बनता है, तो सोलो अ, भी आप जा सकते हैं। अकेले भी यात्रा करना, ह मुझे लगता है कि आपको कहीं न कहीं अनुभव करना चाहिए, एक बहुत उम्दा चीज़ है करने के लिए। इसको करने से भी मन को काफ़ी शांति मिलती है और एक कहीं न कहीं आत्मबल भी आपको मिलता है, जिससे किसी पर निर्भर होने की आपको ज़रूरत नहीं होगी और जो एक हम हमेशा एक दोस्त की जो तलाश में रहते हैं, जो साथ में हमारे चले, इसकी भी एक ज़रूरत थोड़ी कम हो जाती है, जिससे हमारा एक कहीं न कहीं, एक, किसी पर आधारित होना भी कम हो जाता है।
जी। जी, बिल्कुल, आपने जो भी बोला, मुझे अच्छा लगा ये जान कर कि ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं। तो मैं ध्यान दूँगा, कि अगली बार से मैं जब भी किसी योजना पे जाऊँ, तो आपने जो भी चीज़ें बताई हैं, मैं उसका ध्यान रखूँ। तो मुझे आपकी ये सलाह काफ़ी अच्छी लगी और मैं भविष्य में इसको ज़रूर अपनाऊँगा। आपसे अ, बात करके मुझे बहुत अ, अच्छा लगा।
जी। जी, बिल्कुल।